0po, totoo po yan. Tapos yung ano, tawag dito? Sa'min din po kasi, dahil nga po puro road widening talagang
Oo yun. Ayan yung road widening, isa pa yan, oo yan.
Opo, nag ubos na ubos na po yung ano eh, yung mga puno. Eh an
Oo, yung road widening na yan, ah, yun ,ah, yan na, na-ano mo yung road widening ano? Pauwi kasi ako kahapon, ah, dito sa bahay ng magulang ko, minsan nadaanan ko do'n sa ano, ah, bale may nag-ro-road widening ano so napansin ko yung mga XX na 'yon, nag-eki nag-XX sila sa mga puno, so ibig sabihin nun 'yon ang dadaanan ng road widening so tatanggalin nila 'yon, oo. Yun ang mga ano talagang wala na talaga. 'Yon lang naman. Mm.
Opo. Opo. Opo. Masa madadamay po. Yun nga lang po 'di 'di naman po puwedeng basta ilipat kasi mahal po yung paglilipat ng puno. Kaya no choice na lang po, puputulin na lang. Pero sana po ano, yung mga contractor na involve do'n, sana magtanim sila. Kundi man po sa lugar natin, eh sa ibang lugar po ng ano kung ilan po yung pinutol nila, edi gawin nila times 10, times one hundred. Eh kasi siyemp
Kaya nga. Oo. Hmm, kaya nga ano. Sana ilipat nila eh, 'no? Oo.
Opo. Siyempre po eh, ang hirap pong magpatubo ng puno, aabutin pa po yan ng dekada bago lumaki ng ano, ng tama eh.
Kaya Mm. Mm.
Ayun po sana.
Ay ayun nga, eh yun pa, eh, may mga pagkakataon ba na sumali ka sa mga community clean-up o environmental activities ano. Ano ang mga may mga makaranasan ka na din ba diyan?
Ay, opo. Opo, 'yon camp dati no'ng high school 'yan, madalas po kami. Mga tree planting tapos yung community service, yung maglilinis ka sa, mga kanal kanal sa mga street. Kasi minsan po yung sa school namin pagka twice, twice a year, nagpapagano'n po eh.
High school, mga High school day, ano. <chuckles> Oo. Mm. Oo 'no, oo na-ano ko din eh.
Tapos yung LGU din po. Opo, yung mu 'yong munisipyo din po dati ano,
Papalinis ka. Mm, o. Oo, lilinisin niya yan ano eh, sa may, ano ano sa may bandang munisipyo, ano?

Ayun nga po kahit anong linis ng gobyerno, tapos tayo kung makapuna eh hindi naman po natin ginagawa yung responsibilidad natin.
Oo. Kaya nga eh.
Siguro kung ginagawa po natin yung responsibilidad natin bilang isang mamamayan, siguro tsaka tayo pumuna kasi nakikita naman po natin na, di ba, lagi pong naglilinis yung ng yung kailailaliman yung mga LGU, di ba sa mga ilog, gano'n. Pero kaso after ilang araw may kalat na naman, di ba po?
Hmm. Kaya nga. Mm. Mm. Mm. Mm. <chuckles> Kaya nga eh kaya nga ako pagka kahit ultimo yung ano yung, yung ano plastic bottle ng mineral water, kahit yung plastic ng ano yung mga menthol candy yung Max, i-ba-bag ko yan, oo hindi di itatapon kung saan-saan eh hindi, hindi yung iba kasi ang ginagawa asa sasakyan ka 'yan, at sa bus ganyan nasa travel.
Opo. Opo. Opo, maganda nga po 'yon. Opo.
Yung ibang pinagkainan at saka yung pinag-inuman itatapon lang do'n sa bintanang gano'n, siyempre nakakahiya 'yon nakikita ka ng tao do'n sa ka sa likod mo eh ano. 'Yon ang medyo pangit, oo medyo pangit tingnan eh ano talagang 'ala, 'alang disiplina ang ano, mapapailing ka na lang eh. <blows air>
Opo. Opo, 'di bale po kung yung mga tinatapon natin Totoo po. Opo.
Oo.
Opo, totoo po 'yon. Eh, 'di bale po kung anong mga tinatapon natin ay natutunaw kaagad kaso hindi po, eh.
Kaya nga eh.

Kaya isang linggong maglilinis, ganun, mga ganyan, ah. Oo, hmm.
Hindi, pero at least naman po, yung naranasan natin yung mga ganun, kasi
Oo at oo, nalanasan natin naranasan natin maglinis, para maka makatulong man lang, eh, ano, maka makabawas sa ano, sa dumi ng kalikasan.
Opo. Opo, kahit sa mali. Opo, kahit sa maliit na contribution natin, malaking bagay na po yun kung lalo na kung lahat ng tao, eh, ganun, talagang napakalinis na po talaga ng ano, eh, but
Kaya nga. Kaya nga. 'Tsaka ho ano, kung kung pamilyar ka sa ano, sa TUPAD, alam mo yung TUPAD?
Ay, opo, lagi akong nakakitang ganyan. Opo.
Ay, ano sila, ano, ay mga barangay, buti nga may mga ganyan na, eh, 'no?
Opo, ayun, at least po yung ayudang natatanggap nila, pinaghihirapan pa din po nila kahit papano. Opo.
At least, kahit paano, eh. Oo, ay worth naman, tama naman, napaghirapan naman nila yun.
Kasi ang hirap po sa'tin, mem
Kaya lang, linggo lang yun, eh, eh one week lang yata yun, eh.
Parang 10 days po ata sabi ng tropa ko na ano, sabi ng kaibigan ko po na nag-TUPAD din, ewan ko kung ba't nag-ganun, may trabaho naman po yun.
Ay p ay, 10 days pa, 10 days, 10 days. Oo. Hmm, baka sin sumideline nalang, inano lang niya, ah, ayun naman ang ano din daw oh, ah, kaya.
Opo, kasi malapit po sa kapitan, eh, kaya ano, eh. Ayun, pinagbigyan naman po kasi parang nabo parang nag nag-leave po ata siya ng 2 linggo, eh, wala daw po siyang magawa. <chuckles> Sabi ko, "Kakaiba 'to, ah."
Ay mhm. Ganun. <chuckles> Naka-sideline pa siya sa ano, naka naka nakalinis na, nakatulong pa siya ano, naka-sideline pa.
Opo, pag Opo, parang naka-ano din po ata siya, ₱6,000 ata, ganun.
Ayos.
Ayun po pala, maraming salamat po sa ating pinag-usapan at ako po ay maraming natutunan sa ating pinag-usapan.
Ah, iyon. Mm. Hmm. Ako din ako din, salamat din sa mga naibahagi mo sa'kin. Oo.
Ah, maraming salamat po. Paalam po. Ingat po.
O sige salamat din. Oh, salamat.

Opo, yun po ang mga kadalasang ano, eh, sila yung nagko-cause talaga nung ano, nung maya't mayang pagdu ano paglibag ng or pag dumi ng tubig.
Oo, totoo totoo. Mm. Oo, yan ang hmm, yan ang problema, eh, no?
Kasi parang lahat ng basura nila, yung mga dumi nila ganun.
Oo nandun din. Dun na ginawa na rin nilang palikuran yung ano, yung ilog ayan ano kung san sila nakatira, di ba?
Opo. <clicks tongue> Opo kaya kaya kahit araw-araw po maglinis ang ano gobyerno talagang hindi rin po masosolusyunan dahil nga po sa sa mga squatters, eh.
Kay oo, talagang ganun. Ah, talagang talagang ano nasa sa nasa tao na lang din talaga ano nasa disiplina, ano? Nasa, talagang nasa sa'yo na lang talaga. Nasa problema yung tao talaga.
Opo. Siguro po kung may disiplina yung karamihan sa atin or tayong lahat. Siguro, tawag dito, mararamdaman po natin na ano, na pollution-free tayo.
Mm. Kaya nga, totoo.
Tapos makakaiwas pa po tayo sa mga kalamidad. Eh, lalo po ngayon, di ba? Yung mga, tawag dito, yung mga puno nababawasan yung mga
Oo. Mm. Totoo, totoo. Ay yung puno, ayan nababawasan dahil din sa mga illegal logging eh, ano? Yung mga yung mga nagkaka oh yung sa mga kabundukan, yung mga nagka-quarry ano? Kung pamilyar ka sa mga nagka-quarry.
Opo, yung mga kabundu At. Ay opo, meron din po malapit dito sa amin kaya talagang ano eh, yung makikita yung mga nagtataasang mga bundok ngayon talagang <gasps> nagiging patag na, eh. Opo, nap kaya yun nakaka
Ay oh oh 'yan, 'yan isa pa 'yan. Oo. Nakakalbo na eh, ano? Oo eh, oo pati yung ano, ah, isa pa d'yan, ah, yung mga bukid, ah, nagiging subdivision na.

Hmm, maayos naman. Ikaw?
Ito, okey lang din naman po.
Hmm. Ah ano, ah, na ano ko lang, ano di ba, ah, kaakibat na natin sa buhay yung
Opo.
paglilinis natin sa bahay eh, 'no? Oo, 'di ba? Lalo na pagka magwi-weekend eh, no?
Ano po? Ay oo, normal na normal po yan.
O. Ah, ano ba yung mga bagay na a-anong ginagawa mo, ah ah, para makatulong sa paglilinis ng kapaligiran, hindi lang sa bahay, eh, 'no? Oo.
<gasps> Ako po ano 'yan, yung simpleng pagpulot ng kalat lalo na kung nasa ano tayo, <gasps> yung mga nasa lugar na kunyari katulad ng mga ilog or batis, um, yung mga mga falls, gano'n. Di ba, minsan po may mga tao na <gasps> talagang nagkakalat, yung may mga balat ng
Hmm. Oh 'yan, ay oo. Tama tama tama. Mm. Oh. Wala ala sa disiplina eh, 'no? Oo.
opo. Yung mga balat ng chichirya tapos yung mga <gasps> balat ng shampoo. 'Yan pag nakakita pa akong ganyan, pinupulot ko po. Kasi siyempre baka mamaya <gasps> makain ng isda or maka-cause pa ng aksidente. Kasi siyempre po pagka talagang umilalim po yan sa ano, sa ilalim ng tubig siyempre pag nala pag-aksidente niyo pong nalakaran 'yan talagang nakaka-cause ng accident.
Oo. Hmm. Mm. Kaya nga, eh. Tama tama. Oo. Mm, siyempre, ah. Mm, aksidente din eh, no? Lalo na sa mga ano, yung mga falls na pinupuntahan ng tao ngayon, di ba? Yung uso ngayon yun eh, ano? Yung pupu yung mga parang, yung nasa bundok na falls tapos dadayuhin mo yung oo. Oo yun. Dun maraming ano eh, di bi rin, di rin maiwasan yung mga kalat dun eh, no?
Opo. Opo. Yung mga running water po, 'no? Ayun.